Ờ, đúng rồi ha. Nhưng mà bạn nghĩ nha, nếu mà về tương lai đó, ừm, lỡ như mà, ờ, cúng quá, hoặc là nó có đó, nó nó nó tác hại, bạn có thấy xu hướng về mở quán cà phê?
Ừm. Ờ. Ờ, rồi, thì để mà tránh cái trường hợp này nó xảy ra một cái lần nữa á, thì mình phải giữ cho cái cơ thể mình nó ở một cái mức độ cân bằng nhất định á bạn. Tức là mình sẽ hông có làm việc ham quá đến nỗi mà stress, rồi mình cũng hông có ngồi lâu quá để mà, ờ, mình bị có vấn đề về sức khỏe nè, đồng thời là mình cũng không thể chiều bản thân mình quá, tức là mình không nên đúng rồi, không nên dùng mấy cái đô mạnh như ngày xưa nữa, già rồi. Cho nên là ừ, nói chung là sở thích thì sở thích, thói quen thì thói quen, nhưng mà cũng phải nghe lời cơ thể mình lên tiếng á, ờ, mình nghĩ là mình nên nhường nhịn cơ thể, mình nên lùi một bước á, để mà ít ra là mình còn duy trì được. Còn nếu mà mình cố chấp á, cứ uống mấy cái, ờ, cà phê mà đô mạnh là coi như là không thể nào mà làm bạn với thói quen này được lâu dài á.
Ừm. Cũng phải ha. Ừm, hông thể nào cảm tính quá, được hông bạn? <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm, nhưng mà như vậy cho tới cuối cùng thì nghiện cà phê là xấu hay sao?
<laughs> Mình hông có đánh giá, tại vì nếu mà nghiện cà phê là xấu thì Việt Nam đâu có xuất khẩu được cà phê cỡ đó được, đúng hông? Ừm.
Ừm. Nói về cái mặt là ừm, nếu mà nói về mặt, à, gọi là, hóa học đi, lý hóa đi, à, cái tác động của nó đến cái cơ thể của con người đi, thì được xem là tốt hay xấu? Bạn có tìm hiểu?
Ừm, ừm. Trời ơi, mình mất gốc nha. <chuckles> Ừm. Nếu mà nói về cơ thể nha thì mình hổng có tìm thực ra mình hông tìm hiểu kỹ nhưng mà mình nghĩ là những cái chất mà kích thích thì nó cũng có chung một cái gọi là, chắc là có chung một cái gốc hóa học đi. Thì, ờ, ví dụ như bạn biết là có những cái nó liên quan đến, ừm, ma túy đi thì người ta vẫn dùng nó làm thuốc giảm đau nếu mà nó nó đúng lều, thì mình nghĩ là cà phê cũng vậy thôi, nếu mà mình dùng đúng lều thì nó vẫn có những cái cái tác dụng nhất định của nó, miễn là mình đừng có dùng quá liều hoặc là mình quá là phụ thuộc vào nó ấy, thì thì mình sẽ hông có được. Thực ra cốt lõi vẫn là cái, gọi là, cái cái kỹ năng của mình, cái tài năng của mình thôi chứ h nó hông có nằm ở cà phê, nên là mình hãy tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn, ừm, và xem đó chỉ giống như là một cái, gọi là, ờm, gì ta, thực phẩm chức năng thôi, dạng như vậy thôi, ừ, chù ờ, chủ yếu là mình thôi, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. <chuckles> Ừm. <laughs> Kỳ. <laughs> Quan trọng đó là cái kỹ năng kiểm soát bản thân của mình, đúng hông bạn? Cái gì cũng phải biết có điểm dừng, phải hông nè? À, thế nếu như mà, ờ, ở trong nhà bạn đi, cũng có một người cũng ham cà phê như vậy đó, thế rồi đang gặp những cái vấn đề về sức khỏe, rồi bạn là một người cũng hay uống cà phê thì là bạn bạn làm sao để bạn khuyên là người nhà của bạn có thể bỏ cà phê để mà hết bệnh đây?
Ừm, ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm. <chuckles>